Olha, <clears throat> estava aqui pensando e queria desabafar com você sobre a necessidade de de expressar, sabe, as emoções para o o seu parceiro, seu marido s meu marido, né, no caso, eh, de uma forma que gere clareza, pra que não tenha dúvidas. E queria saber se, de repente, se você tiver alguma dica, eh, de comunicação pra me dar, eu vou gostar muito.
Uhum. Ah, com certeza. Me conta mais pouquinho sobre, sobre a rotina de vocês, sobre algum caso que que aconteceu, que, de repente você não não sentiu clareza nessa comunicação, e eu tento te ajudar. Eu eu consigo falar sobre sobre comunicação, bastante, eh, interessante.
Ai, que bom, então, que você gosta disso! E ainda mais por ter uma visão masculina, vai me ajudar também a ter essa ideia, né, de comunicação com ele. Eh, eu tenho uma relação muito longa com o meu marido. Assim, a gente tem uma relação muito amiga, muito íntima. E eu tenho, assim, ele como meu melhor amigo mesmo, né. E isso é muito bacana. Mas ainda assim tem alguns momentos que, como esposa, a gente pensa assim: Poxa, será que vale a pena falar? Meu marido pode não gostar, sabe, ou minha esposa, né, no caso, se você tiver essa referência, você vai poder me dar essa dica. E aí, eu queria saber assim, teve um momento
Uhum. Uhum, hum. É verdade.
em que eu pedi uma coisa pro meu marido, pra ele comprar. Eu estava doente, e recente. E eu pedi pra ele comprar, hã, um um soro fisiológico. Eu queria um soro fili fisi fisiológico daqueles que fazem a limpeza nasal individual, porque ali
Uhum. Aham. Uhum, de hospital mesmo, né? Soro de farmácia.
é aqueles pequenininho é, exato que eu tiro ali, uso só 1 bisnaguinha e depois eu não preciso ficar guardando, eh, o que sobra, porque é individual. Então, vou usar, jogar fora e vou manter ali de novo, eh, sem ter que colocar na geladeira. Porque esses, assim, da geladeira é mais barato, mas dura menos
Aham, sim. Aham. Você queria tipo de dose de dose individual.
e o outro não. Individual. Isso, e eles são tipo, eh, de far de hospital mesmo, que tira ali, pega aquela porção e pronto, e
Uhum, sim, sim. Tem que usar tudo na hora, e era já era.
Isso! E aí, eu pedi isso pra ele. Meu marido ele não gosta de ir muitas vezes ao supermercado. E essa essa dificuldade de: "Ai, toda vez ir!", ele detesta supermercado. Eu que amo supermercado <laughs> que eu acabo gastando muito, ele não gosta, sabe? E aí, eu pedi para ele isso. Aí, ele foi e quando ele viu o preço, ele se assustou e decidiu não comprar o que eu pedi, e comprou o baratinho, que é menos eh, tipo assim a diferença só pra você ter noção: o o frasco que tem que guardar, né, e que tem que conservar, deve ter uns 100 MLs, possivelmente, e custava €0,50 ce cêntimos. Eh, o a caixa com essa dosagem individual, eu não sei quantos vêm, mas custava 9 euros. Então, assim, ele percebeu que a diferença era muito grande, e aí pensou s que eu não sabia, né, o preço e tal, e decidiu trazer o mais barato. Quando ele chegou
Uhum. <chuckles> <laughs> Uhum. Uhum. Aham. É muito grande.
eu briguei, fui grosseira, acabei questionando porque eu estava muito querendo o outro, e já era a segunda vez que eu tinha pedido pra ele, que ele comprasse esse. E aí que tá, eh, eu não expressei emocionalmente o que eu queria, né? Eu não disse pra ele, eh, que naquele momento eu tinha uma necessidade, não só emociona não só física, mas emocional de saber que eu não ia desperdiçar aquilo, de saber que ele estava cuidando de mim, né
Uhum. Uhum. Saber que ele presta atenção nas coisas que você fala e atende.
Isso! Exatamente que eu já tinha pedido pela segunda vez. Só que talvez eu não soube expressar exatamente que ele foi que eu eu ainda escrevi em no texto, em letras maiúsculas, né, pra dar aquela ideia de Isso! E de ênfase. Só que eu senti que emocionalmente eu não fui atendida, sabe? Eu na eu senti também que o meu pedido, eh, ele ava avaliou muito mais a a necessidade financeira, né? E: "Olha, você sabe quanto era? Tem certeza?" Eu eu não sei, eu acho que faltou ali naquele momento uma clareza, uma convicção, ou ele poderia me perguntar se ele tinha dúvida, sabe, e eu fico sempre mal porque eu acabei brigando com meu marido fiquei gro fui grosse fui grosseira. Ele me pediu desculpas, sim, mas eu, a gent eu gerei ali, um desgaste naquele momento.
Uhum. Aham, como se estivesse gritando. Uhum. Hum. Uhum. Mais clareza, né? Uhum. Hum. Era isso que eu ia te perguntar. Qual foi a reação dele quando você foi pra cima dele, né, entr entre aspas assim, mas falando sobre Ele te pediu desculpas?
Olha eh, então, eu acho que não teve uma reação boa n nenhum dos 2 lados. Eh, ele também não reagiu bem. Ele ele relatou assim: "Olha, eu faço tudo por você, pra te agradar, eh, e ainda assim não presto.". Meio que, eh, ele também se sentiu emocionalmente afetado, sabe? Eh, eu acho que por isso que é interessante, quando se tem uma clareza ali na comunicação, porque ele a achou que estava atendendo a minha necessidade, e que estava sendo melhor ainda, que ele economizou!
Uhum. Aham, sim. Ainda conse ainda economizou 8 euros e meio!
Exato! "Olha, eu economizei pra você!" Aí, ele disse assim: "Eu não sabia se você sabia o valor.". Então, o que que eu acho que é isso que eu queria saber de você se ele tivesse me ligado? Eu estava trabalhando, ele sabia que eu estava trabalhando, então ele sabia da minha dificuldade de comunicação mas se ele tivesse me avisado antes: "Olha, amor, estou indo na fa no mercado agora, fique atenta.", eu, na mesma hora ficaria atenta, tentaria ali dar uma pausa pra dar esse suporte pra ele, e isso não aconteceu. E aí ele chegou lá e tomou a decisão p sozinho, sem nem sequer me perguntar qual seria o caminho. E aí, eu sinto que isso gerou aquele desgaste, sabe? Que foi um problema.
Uhum. Aham. Uhum. Entendi. Hum. Sim, com certeza. Olha, avaliando e essa situação em específico, claro que cada caso é um caso, né? E a gente tem que tratar cada caso de maneira individual. Eh, mais eu acho que o que eu vou te falar aqui agora pode servir pra outras coisas também, j se você já ficar atenta, que é o seguinte
Certo.
Nesse caso, eh, como tem outras opções do mercado, e assim, eu entendo que para a mulher, quando ela quer uma coisa específica, outra não serve, né? É, e isso é natural. Eu converso com muitas mulheres aqui e já consegui identificar esse padrão.
Certo. <laughs> É. Ok.
Eh, então assim, quando você quiser uma coisa específica, não diga só um exemplo, vamos falar aqui sobre o o soro fisiológico. Você queria soro fisiológico, mas você quer soro fisiológico específico, então. Dá o nome e sobrenome. Fala assim: "Olha amor, eu preciso de um soro fisiológico, mas eu preciso que seja o de dose individual." Ele olha, se possível pega uma foto na internet, sabe? Já mostra para eles e fala: "Tem que ser esse aqui. Ele é bem mais caro, mas assim, a longo prazo, ele acaba sendo mais vantajoso, porque ele vem em doses individuais e eu não desperdiço o soro"
Certo. Certo. Exato. <laughs> Uhum. Certo. Ah Hum.
"é, então assim, a longo prazo, como eu vou ter que usar bastante por conta dessa situação, esse daqui, eh, daquele lá de € 0,50, a gente vai ter que comprar uns 20. Se eu comprar esse de 9, ele dura até o final do que eu preciso, ou seja, no final fica elas por elas, eu não desperdiço, e e é uma coisa que vai, que vai me atender." Então, você já dá ali exatamente o que você quer. Fala: "Amor, só serve esse, se não tiver esse, você se você puder ir em outra farmácia eu te agradeço, se você não puder tudo bem, depois eu vejo, mas não compra do outro." Então ele já fica com a ideia completamente correta do que você quer e do que você precisa. Ele já sabe pois é, ele já sabe se
Uhum. Muito bom. Hum. Muito bacana.
ele chegar lá e só tiver do outro, ele não vai comprar, porque o outro não serve para você. E deixar isso muito claro para ele, entendeu? E assim você pode fazer sobre qualquer situação, por exemplo, você quer fazer uma comida, e que ele gosta ou que você gosta, né, para vocês ali, e falar: "Poxa, tá faltando tal coisa." Aí você fala: "Ah, vou ligar para o meu marido, quando ele sair do trabalho ele passa lá." Então assim, se você quer, eh, abobrinha, você explica para ele que abobrinha não é uma abóbora pequena, é um é outro tipo de legume, sabe?
Hum. Entendi. Hum. Hum. <laughs> Ah! Interessante que eu eu eu percebi o que você está querendo dizer, porque teoricamente o que faz sentido para mim pode não fazer para o outro, né? Então, que eu que eu.
Perfeito, é exatamente isso. Se você fala para um homem que não gosta disso num num supermercado, que você quer uma abobrinha, se ele chegar lá e ver uma abóbora laranja pequena, ele vai pegar, porque ela é uma abobrinha, e e na cabeça dele, isso faz completamente sentido, tá? Ele não consegue saber que aquilo é outro tipo de legume.
<laughs> Hum. É verdade, entendi. Olha que interessante, achei muito bom que você trouxe aí uma visão, eh, de mundo diferente, né? E de percepções diferentes, e que faz com que eu entenda que eu não posso nem ficar chateada com ele, porque ele pensou uma coisa e que talvez para ele fizesse todo sentido. Como eu te disse, ele é mais racional, ele é mais equilibrado.
Uhum. Exa E ma geralmente assim, mulheres são mais são mais, eh, emotivas e homens são mais lógicos, né? Então, na cabeça dele quer ver outro exemplo? Se você precisa de algodão para as unhas, tem aquele algodão específico que ele é achatadinho, redondinho, para você tirar o esmalte das unhas. Se você chegar para ele e falar assim: "Amor, eu preciso de algodão para tirar o esmalte da minha unha." Ele vai num, na farmácia e vai comprar aquele aquele tipo, rolo de algodão grandão, e aquilo não vai servir vai até servir, mas você vai gastar muito mais, né? Então você tem que falar para ele: "Amor, o algodão que eu preciso, ele vem num num rolinho, tipo pacote de biscoito, sabe? E ele tem em porções individuais ali, pequenininhos. Esse daí, ele é até um pouquinho mais caro do que o outro, mas ele dura muito mais. Se eu pegar aquela bola de algodão, eu não consigo controlar quanto que eu vou usar e acabo gastando mais. Então, como esse é para a unha, não é para deixar em casa para cuidar de ferida, de machucado, nada disso, eu preciso que seja esse, ele parece pacotinho de biscoito." E aí ele vai lá e vai, de repente ele vai até chegar para a mulher e falar assim: "Eh, olha, eu queria um, um negócio de algodão para minha mulher que parece pacote de biscoito." E a pesso
É. Exato. Hum Uhum. Isso. As bolinhas. Hum. Uhum. <chuckles> <laughs> Ele vai reproduzir exatamente do jeito que eu passei para ele, né, e e
Exatamente, mas pelo menos vai atender a sua necessidade, sabe? Vai
Exato, não, mas eu adorei essa dica que você me deu, e aí abriu a minha mente pra pra esse esse essa eh, uma palavrinha que você usou, que eu digo assim: "Eu ele pode parecer mais caro." Eu tenho que já ter uma ideia normalmente de mercado: "Amor, eu acredito que ele vai estar em torno ali de € 8,00, € 5,00, € 2,00, um pouco mais barato, ou mais caro porque"
Uhum, exato. Sabe sabe por quê? Como você que que costuma ir no mercado, eh, ele na às vezes, na cabeça dele na cabeça dele, é você que domina essas coisas, entendeu? E e ele pode se preocupar com outras coisas. Na cabeça dele, às vezes, por exemplo, ele vai se preocupar com jardim, ele vai se preocupar com algum móvel que precisa arrumar. Os homens ficam com essa ideia de de de de matrimônio, assim: "Eu cuido da parte física e ela cuida de todo o resto, porque o eh, que é bonito ela que faz, o que é gostoso ela que faz, mas o que é bruto sou eu que faço, né?" Então o homem define isso na cabeça dele e parece que ele se fecha completamente para as outras coisas que são detalhes, sabe? E aí, é um pouquinho de perfil
E eu tenho essa noção, né? Uhum. Sim. É verdade. É. Isso. <laughs> É verdade. Olha mas eu eu adorei eu adorei. Eu acho que depois dessa dica sua, eh, eu vou ter uma comunicação muito mais expressiva e clara com meu marido, e acho que vai ter aquela necessidade emocional atendida, né? Ser ouvida, e ele também se sentir especial, né, de ter conseguido atender o que é o meu pedido. Olha, muito obrigada, eu gostei demais.
Com certeza, olha, se precisar de qualquer coisa, estou por aqui. Tchau, tchau.